जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपको। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप आयोजनों में जाते हैं। तो मतलब अक्सर आप अकेले जाते हैं या साथ में साथी है या किसी के साथ जाना हुआ। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा साझा करेंगे आप?
जी। जी, ज़्यादा तौर पर आप देख लीजिए कहीं भी शादी-बारात के समय तो परिवार के साथ चली जाती हूँ। अगर स्कूल के जो भी फंक्शन्स जो बच्चों के स्कूल के फंक्शन्स रहते हैं ना वहाँ मैं अकेली ही चली जाती हूँ और शायद यही वजह से मेरी घबराहट भी बढ़ जाती है कर कर। अ, परिवार के साथ अ, जब भी जाती हूँ तो मुझको थोड़ा अच्छा लगता है जो मेरे वो मेरे साथ रहेंगे कर कर मगर बोलने के लिए घबराहट होती रहती है, नए लोगों के साथ या नए जो भी रिश्तेदार रहते हैं ना उनके साथ बोलने के लिए थोड़ा घबराहट महसूस होती है। और जब भी किसी अ, करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जाती हूँ तो अ, मुझे थोड़ा आत्मविश्वास भी महसूस होता है। अ, किसी अपने के साथ होने से बोलते हैं ना ये भरोसा रहता है कर कर अगर इससे मैं ज़्यादा जैसे कि ऐसा-ऐसा जो भी ऐसे अस असहजता महसूस करती हूँ। और देख लीजिए जो भी अ, जैसे कि स्कूल के फंक्शन्स रहते हैं ना इससे मैं अकेलापन फ़ील करती हूँ क्योंकि वहाँ मैं अकेली ही जाती हूँ। और जैसे कि तो कोई मुझे समझने वाला भी वहाँ मौ मौजूद रहना चाहिए।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूँ और आपको सुझाव देने से पहले ना मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब कोई कोशिश करी है ऐसे? जैसे मतलब आप कहते हो कि आयोजनों में जाने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती है घबराहट, तो कोई कोशिश करी हो अगर आपने और अगर करी है तो मतलब उसका नतीज़ा क्या रहा है?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी, अब तक तो मैंने खुद को जैसे कि ज़बरदस्ती अ, सामाजिक आयोजनों में शामिल करने की कोशिश की है। अ, ये सोच कर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए कर कर। मगर कभी-कभी मैंने लोगों से जैसे कि हल्की-फुल्की बातचीत शुरू भी करने की कोशिश की है। लेकिन ज़्यादातर अ, बोलते हैं ना बा बार-बार जैसे जल्दी ही असहजता महसूस हो जाती है कर कर, मैं चुपी ले लेती हूँ और कुछ मौकों पर या अ, जैसे कि जो भी अ, तारीफ तोड़कर मद मददगार रह जाती हूँ। लेकिन पूरी तरह से आत्मविश्वास अ, जैसे कि अभी भी नहीं हो पा रहा है मुझको कभी भी देख लीजिए। अ, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि तुम अ अ, जैसे कि सब लोगों के साथ, परिवार के साथ जाकर बातचीत करने से थोड़ा तुमको आत्मविश्वास बने रहेगा, अच्छा दिखेगा और खुल के बात करने का अ, कुछ ऐसा करो कि तुम योग करो, ध्यान करो या अपने आपको अ, जैसे कि मज़बूत बनाओ। ऐसे दोस्तों की सलाह भी मिल चुकी है। मगर फ़िर भी मुझे ये लगता है कि कोशिश करने से थोड़ा-थोड़ा सुधार ज़रूर हो रह सकता है।
जी। जी।